Fíjate, que es importante eso, porque a veces, por ejemplo, de esa bolita que tengo, sí tengo una mejor amiga, que a veces con ella, o sea, escribimos en el grupo y todo, pero a veces con ella puedo dejar de hablar, no sé, algunas yo creo que 1 mes, es lo máximo que hemos dejado de hablar. Pero, si nos volvemos a ver o volvemos a escribirnos, fue como si nada hubiera pasado. O sea, aunque al final a mí se me haya olvidado sí, por ejemplo, si a mí se me olvidó contestarle, o ella se le olvidó contestarme, pero, después nos mandamos notas de voz y contamos como todo lo importante que ha pasado en ese tiempo. Literal, nos vamos contestando, ¿eh? Sí, literal. Fue como, a ver, paso 1 me contaste esto y esto, y esto, y esto, y lo contesta. O, o me contaste que el sábado pasó esto. Y así ella, o sea, me contesta todo, igual yo a ella. Como que nos ponemos al día.
Sí. 1 mes. Sí, claro, esa es una amistad, ¿no? Ujú. <laughs> Todo, el el lore. <laughs> Sí. <laughs> Y es que, o sea ah, es a eso, yo eso iba a decir, que al final de cuentas, antes así era las la las personas, ¿no?, las relaciones. O sea, no se veían siempre, pero cuando se sí, cuando se llegaban a ver, este, no, pues, a ponernos al día, venga, <laughs> y ya se compartían de todo. Y ajá. Eh <laughs>
Sí, literal. Yo a veces le digo, somos como unas abuelitas, que se mandan cartas, y la amiga estaba esperando a recibir la carta, para la otra contestarle, así literal estamos.
Sí, ajá, el sí. <laughs> Este, todavía se hablan con palomas, ¿no? Ustedes, en lo que llega la paloma. <laughs>
Sí. <chuckles> Sí, así estamos.
Este, qué bueno, qué bueno.